Gano'n pala, kasi hindi pa ako nakakatikim, eh. Siguro, lalong mas sasarap nga tinola 'pag native ano?
Oo. Ganiyan, tapos, ah, yung lola't lolo ko sila yung nagluluto no'n, ng tinolang manok. Alam mo ba yung kapatid ko <chuckles> na nag tatrabaho siya sa malayo, tapos 'pag umuuwi siya yan talaga yung gusto niya yung native na manok tapos gawing tinola. Hmm, kung hindi tin tinola, adobo. Hmm, masarap talaga daw.
Mm. Oo. Oo. 'Yon. 'Di ba, kahit Mm, kahit ni isang sim Mm, yung sikat na ano 'di ba? Hmm, sa siyudad kasi 'no? Sa siyudad nakakabili pa ng eggs, native eggs gano'n. Pero yung manok hindi ko alam.
Hindi, kasi nga nabibili do'n, eh. Oo. Oo, pero yung manok, wala 'di ba? Walang ganyan, sa probinsya lang talaga siya. Mm.
Mm. Hmm, ayun buti naman ano tawag dito, mayro'n pa kayong mga, ah, napapaano pa n'yo, ang tawag dito? Napapanatili niyo pa, ang mga native chicken, kasi siyempre 'di ba sa panahon ngayon dami na yung sa lola ko nga ang daming tanim no'n kaya lang tinayuan na ng oo, kasi yumao na, alam mo naman 'pag gano'n, wala nang nagmamana, wala nang nagtutuloy. Mm.
Oo. Oo, hanggang ngayon. Mm. Oo. Oo, dito naman sa'min yung mga kapitbahay, eh, yung alaga pa rin naman mga native pa rin na manok. Hanggang ngayon. Oo. Eh,
Yan. So yung mga hindi native, ano bang pinagkaiba? Kumbaga parang ano 'yun tinuturukan sila, ganiyan?
Ah, 'yun yung sabi nila, eh, yung native kasi wala, eh. Pure lang talaga siya walang tinuturok, hmm, tapos yung pagkain hindi talaga feeds.
Mm. 'No, oo. Hmm, nasa ano pala 'no, kung ano yung pinapakain. Anong pinapakain niyo mga mais?
Oo. Ayan. Oo, o palay ganiyan.